Kak mohon maaf ya aku ganggu waktunya Kakak. Aku
Kenapa enggak kok aman, kenapa kenapa?
aku benar-benar butuh teman bicara nih Kak karena saat aku ini saat ini aku benar-benar ngerasa kayaknya hancur lagi dan kayaknya emang gak ada harapan deh di dalam diri aku ya. Jadi perihal ini masalah
Oke. Oh kamu kenapa?
masalah, eee, hubungan dengan mantan aku sih Kak sebelumnya gitu dan
Oke hubungan asmara.
Betul sekali dan ini cukup, eee eee, terkuak suatu fakta menyakitkan dan akhirnya membuat aku kayaknya
Iya.
untuk ada harapan lagi ke depannya mungkin untuk memiliki pasangan lagi kayaknya udah terkubur sih Kak a dan aku udah menjadi, eee, minder dan ragu ama diriku sendiri, jadi aku butuh banget teman bicara dan mudah-mudahan Kakak berkenan ya kasih aku saran Kak.
Oh gitu. Oh, boleh boleh boleh tapi aku penasaran deh itu kenapa tuh kamu bisa putus sama mantan kamu itu?
Gimana Kak? <clicks tongue> Eee, jadi kalau untuk permasalahannya kenapa bisa putus sih Kak waktu itu terjadi ribut cukup besar.
Oke.
Dikarenakan, eee, dia menyinggung masalah keluarga aku. Di situ jujur aku nggak terima Kak karena ini prinsip aku ya Kak, belum jadi istri tapi dia sudah berani mengkoreksi keluargaku.
Iya. Oke. Oh iya.
Di mana aku tahu banget karakter keluarga-keluarga aku, jadi aku tahu banget mereka tidak mungkin melakukan apa yang dia katakan, atau yang, eee, dia maksudkan jadi di situ kita ribut besar, debat, dan akhirnya putus, dan di akhir putus itu aku sempet tanya ya, kamu kenapa mau jadian sama aku, dan dia bilang, eee, karena kamu adik dari pemilik perusahaan ini, jadi kita itu cinta lokasi di satu kantor di mana kantor itu adalah, eee, kakak aku yang punya gitu Kak.
Oke. Iya paham. Oke. Wow. Oh gitu. Aku ngerti banget ya Kak posisi dan sakit hatinya ketika realita yang diungkapkan itu oleh orang yang kita sayang. Aduh itu aku paham banget rasanya kadang tuh wajar banget ya Kak rasa sakit hati yang muncul itu dan normal kok, manusiawi gitu. Nah aku penasaran nih Kak kamu itu udah pacarannya berapa lama Kak kira-kira?
Betul Kak. Betul. Makasih Kak. Mhm gimana Kak? Kurang lebih waktu pas aku ingat banget pas mau putus itu udah jalan 4 tahun.
Mmm, udah lama ya.
Pas putus sorry, pas putus itu udah jalan 4 tahun. Iya cukup lama Kak, jadi aku udah ada harapan lah mau serius segala macem gitu kan, udah secara 4 tahun gitu tapi akhirnya kandas begitu aja sih.
Oke. Iya hmm. Oke dan kandasnya itu udah berapa lama Kak putusnya?
<clicks tongue> Aku kurang lebih putus sama dia tuh udah jalan 3 bulan Kak.
Oh dah lumayan cukup lama juga sih dan menurut kamu nih Kak yang bikin kamu kehilangan banget itu apa Kak kira-kira?
Betul. Ya. Jujur kalau dari aku pribadi sih Kak aku yang pertama benar-benar kehilangan kepercayaan diri karena memang aku harus akui ya Kak
Oke. Iya.
secara fisik mungkin bisa dibilang beauty and the beast, jadi dia memang betul-betul cantik Kak jujur aku harus akui, dan aku mungkin ya standar biasa laki-laki lah, enggak yang wah, dan mungkin ya kalau dibandingkan kayaknya mungkin ada orang mungkin bisa nyeletuk, "Ah ini kayaknya enggak sepadan." karena kadang di di lingkungan kantor tuh suka dibecandain Kak, "Wih gila bisa dapet cewek cakep kayak gini kamu, pakai dukun siapa nih?" kadang suka dibecandain seperti itulah gitu sih Kak.
Oke. Iya. Iya heeh iya tau. Oke. Oke oke oke, aku ngerti banget Kak dan reaksi keluarga kamu nih Kak setelah kalian pisah itu gimana Kak reaksinya?
Mhm. Eee, aku gak cerita, itu aku gak cerita sampai detik ini aku belum cerita, jadi mereka gak ada yang tau Kak, karena aku takut kalau aku cerita kan pasti mereka nanya alasannya kenapa.
Oke. Oh. Iya. Bisa.
Aku nggak mau ada lagi tekanan konflik atau walaupun pasti keluarga aku ngebela aku ya Kak, tapi aku nggak mau lagi nih ada, "Iya tuh benar dari awal tuh kamu nggak usah jadian ama dia," atau apalah, "wah benar-benar tuh perempuan begini begini." aku udah gak mau ada lagi kebisingan, aku cuma mau tenang karena saat ini aku benar-benar hancur, eee, harapan untuk memulai harapan lagi mungkin memulai hubungan, atau harapan untuk memperbaiki diri tuh kayaknya udah udah minder gimana sih Kak? Ya mem jadi mencap diri sendiri, "Ya ini emang saya cuman segini, udah nggak usah berharap lebih." gitu loh.
Iya bener. Oke. Iya. Iya. Oke aku ngerti banget sih Kak tentang kekecewaan yang kamu alami dan itu hal yang normal kok Kak bagi manusia untuk merasa sedih, karena manusia itu tidak selalu merasa bahagia Kak itu wajar banget sih Kak. Berarti pada awalnya itu keluarga mendukung Kak, eee, hubungan kalian gitu?
Oke Kak. Oke. Mhm. Sebenarnya sih ada aku kan 6 bersaudara ya, nah yang punya perusahaan ini adalah Kakak aku nomor 3.
Iya. Oke.
Nah sebenernya sih dari Kakak aku yang nomor 3 sendiri udah mengingatkan bukan mengingatkan sih namanya mungkin, eee, intuisi seorang Kakak ya feeling gitu Kak, dia cuman nanya, "Yakin nih sama dia?" gitu loh, "Kamu yakin mau terusin, mau seriusin?" gitu loh, karena waktu itu aku sempet ngobrol dan kayaknya aku mau nikah gitu. Sempat itu aja sih, tapi selebihnya baik-baik saja sih Kak gitu.
Oh ya. Iya, iya heeh. Oke. Oh oh. Mmm, gitu tapi keluarga pada awalnya mendukung kan dan ada pro kontra juga berarti ya yang muncul di keluarga ya Kak?
Betul. Ya pro kontra kecil lah gak serius gitu.
Oke, mmm, oke aku paham dan kalau dari berdasarkan pengalaman Kakak nih ya Kak, dari selama 4 tahun pacaran ini, apakah orang-orang di lingkungan Kakak itu suportif juga atau pastinya ada pro kontra juga Kak kayak teman-teman kantor mungkin atau mungkin kayak teman-teman di lingkungan rumah?
Iya Kak. Mhm. Eee, di lingkungan kantor sih Kak khususnya ya, karena kita berdekatan sekali kan itu sos apa lingkaran sosialnya. Eee, aku juga sempet melihat dia ini ada ada, eee, 4 teman akrab Kak termasuk dia, jadi ada 3 sorry, 3 teman akrab mhm, mereka ma bermain selalu berempat, sempet juga aku kadang suka denger candaan-candaan mereka gitu loh kayak nyinyir-nyinyir, "Kok bisa sih kamu mau sama dia?" sama aku gitu ya maksudnya. Kok kok bisa sih ada, "Wah emang mau ngincar apa nih?" kadang suka ada bercanda seperti itu, tapi aku gak hiraukan gitu loh karena aku anggap dia tulus.
Iya. Mhm. Laki-laki semua? Oke. Iya paham. Iya ngerti.
Seperti itu sih Kak.
Mmm, iya paham sih Kak, dan bagaimana nih Kak reaksi kamu atau tanggapan kamu ketika orang yang kamu sayang itu memberikan alasan faktanya bahwa dia tuh, eee, mau sama kamu tuh gara-gara ada sesuatu gitu Kak?
Wah hancur Kak, aku sempet diem itu. Aku sempet diem, diem beberapa detik terus aku cuman bilang, ya udah aku tutup teleponnya, dan semenjak itu udah bener-bener lost contact, nggak ada hubungan karena gini Kak, kebetulan, eee, kita satu kantor tapi memang penempatannya waktu itu ya waktu kejadian aku putus itu lagi beda tempat, dia di kantor pusat aku di kantor site.
Oke. Oke. Iya. Oke. Mmm, iya paham.
Jadi putusnya itu ngobrol itu lewat telepon Kak.
Oke aku ngerti banget ya Kak posisi kamu. Dan setelah kalian putus itu, eee, maksud aku kayak kerjaan dia dan kerjaan kamu, itu gimana gitu Kak selanjutnya apa kalian masih suka ketemu di kantor?
Betul, kayak gitu sih Kak. Iya. Eee, sudah tidak pernah ketemu lagi karena dia tetap menetap akhirnya di pusat aku di site dan memang divisinya berbeda, Kak, kebetulan.
Oh, definisi berbeda?
Gitu, nah waktu pertama kali ketemu pacaran itu sem satu divisi dan satu kantor waktu itu kita sama-sama di pusat. Nah se seiring waktu berjalan aku kan dipindahkan ke site.
Oke.
Seperti itu, Kak. Iya.
Mmm, gitu, iya sih, Kak, <clicks tongue> dari cerita kamu tadi ya, ini udah cukup, eee, lengkap banget jadi aku tahu gambarannya kayak gimana, perasaan kamu juga kayak gimana, yang hancur lebur ketika kamu mendengar <clicks tongue> ucapan dari orang yang kamu sayang, Kak. Aduh, Kak, itu aku ngerti banget sih, Kak, rasa hancurnya dan juga sedihnya itu wajar banget ya, Kak, kalau kamu merasakan hal yang kayak gitu dan itu normal kok, manusiawi banget dan kalau saran dari aku nih, Kak, ya. Kamu mungkin perlu waktu untuk menyendiri dulu gitu, Kak, untuk kayak mungkin lebih ke menanyakan kepada diri sendiri, "Kenapa sih gitu aku, eee, bisa di putuskan sama dia?" ataupun "Kekurangan akunya di mana?" itu kamu bisa intropeksi juga. Jadi jangan selalu menyalahkan diri sendiri dan juga jangan menyalahkan orang atas hubungan kalian berdua gitu, Kak. Jadi mungkin kamu butuh waktu sekitar, ya 1 minggu lah untuk menyendiri gitu, Kak, melakukan apa yang kamu suka, Kak, biar mendistraksi dari kesedihan-kesedihan yang nantinya bakal datang ke kamu gitu, Kak.
Baik baik. Iya, Kak, betul. Iya, Kak. Iya gimana ,-Kak? Baik. Betul betul, Kak. Mhm. Oke aku paham nih yang aku tangkap dari Kakak adalah berikan waktu ya untuk apa ya, me me me me merasakan betul-betul, oke aku lagi sedih, dan aku perlahan mungkin lebih menyadarkan diri mungkin ada faktor-faktor kekurangan yang mengakibatkan itu terjadi, dan tadi Kakak sarankan juga benar juga sih, Kak, mungkin ada waktu di mana lebih baik aku menyembuhkan melakukan apa yang aku suka ya, Kak, ya? Sehingga bisa terdistraksi dan malah bisa menjadi membuat aku lebih produktif benar juga sihi, Kak, betul betul aku akan coba tuh saran Kakak.
Betul. Iya. Iya. Bener, Kak. Betul banget, Kak. Nah, selanjutnya nih, Kak, ya. Saran dari aku, kamu tuh mending melakukan hal-hal rutinitas kecil, Kak, biar kamu tuh gak kepikiran sama hal-hal yang bikin kamu sedih contohnya nih, kayak mungkin nongkrong sama temen, main sama temen. Salah satunya juga kayak ngejalanin hobi yang kamu suka tadi itu bisa banget ngebantu kamu buat mendistraksi perasaan sedih kamu biar nantinya itu kamu tuh gampang banget buat move on, Kak.
Gimana, Kak? Gimana tuh, Kak? Bener bener bener. Iya sih bener juga sih, Kak, karena sejak kejadian itu aku tuh lebih cenderung gak mau ada kontak ama siapa pun gitu, aku lebih cenderung sendiri karena aku udah minder gitu, tapi dengan saran Kakak seperti ini ada benernya sih. Dengan begitu kan 1 mendistraksi, ke-2 juga mungkin bisa membangunkan aku, eee, sebuah motivasi baru ya, harapan baru yang mungkin mungkin sebenarnya enggak separah itu diriku gitu ya, Kak, mungkin dengan komunitas baru di hobi baru. Bener sih, Kak, aku boleh coba tuh untuk itu tuh, Kak.
Nah. Lah. Nah. Bener. Iya, bener banget, Kak. Bener, bener. Mmm, nah, ini terakhir dari aku ya, Kak, kalau bisa kamu tuh jangan un jangan mencoba untuk menyalahkan diri sendiri, Kak, karena kan berhubungan itu 2 orang kan? Jadi jangan pernah mencoba untuk menyalahkan diri sendiri dan juga kalau bisa mungkin ke depannya kamu kayak, eee, lebih, eee, peduli sama diri sendiri dulu, Kak, karena menurut aku putus cinta itu bukanlah akhir dari segalanya, Kak, kamu lebih pantas untuk mendapatkan yang lebih baik ke depannya, Kak, gitu, Kak.
Gimana, Kak? Betul, betul, Kak. Oh oh iya betul. Wah makasih ya, Kak, untuk saran yang terakhir ini kena banget, Kak, mungkin ha aku harus menyisihkan waktu saatnya untuk mencintai diriku dulu ya? Dan mudah-mudahan ke depan aku bisa mendapatkan yang lebih baik. Terima kasih banyak loh, Kak untuk saran dan waktunya aku senang sekali dan mudah-mudahan aku bisa terapkan dan ke depannya aku bisa membangun harapanku kembali, Kak. Terima kasih ya, Kak.
Iya bener. Semoga ya. Iya, Kak, sa <clicks tongue> sama-sama, Kak, semoga semuanya berjalan dengan sesuai keinginan kamu dan semuanya berjalan dengan lancar kalau gitu sampai jumpa lagi, Kak.